آه بالضبط. اتعكرت بشكل كبير جدًا يعني في في نواحي كتيرة أوي.
إمم. طَب إيه كان ده كان بسبب إيه؟ كان بسبب مواقف حصلت والّا خذلوك في حاجة أو أنت خذلتهم في حاجة يعني؟
هم بالنسبة لهم إن أنا اللي خذلْتهم، بس أنا ما ما خذلتش. <giggles> يعني بُصّي الموضوع بسيط أوي.
آه. واضح كده <giggles> واضح كده إن فيه مشكلة حصَلت، طَب احكِ لي.
آه. أكيد. بُصّي، أنا أنا متوقَّع يعني إيه، أنا متأكد أي حاجة، لا دام كلمة مادّيات دخَلِت في أي علاقة هتبوّظها، لازم، حتّى لو أنتِ مش قصدِك، هتبوظ، هتبوظ. آه. يعني مثلًا آه، إحنا أخوات وكل حاجة وأنتم معتبرينّي أخوكم الخامس، ما فيش مشكلة خالص، مع إن أنا أصغر واحد فيهم خالص يعني، طيب لمّا الموضوع يدخُل في المادّيات بقى ولأ أنا محتاج مثلًا حد منهم مثلًا لأ، أنا محتاج فلوس سَلَف أو فلوس مش عارف إيه وبتاع وأنا أرفض، آآ مش عاوز أدّي فلوس سَلَف، معلش هو السَلَف كده كده آه.
أ بتبوَّظها. إمم، صح. أكيد. إمم. إمم. أوكي. إمم. إمم. أ براحتك يعني، دي بتبقى حوار السَلَف ده حُرّية شخصية جدًا، في ناس ما بتحبّش الموضوع ده، بتحس إنه لأ يعني. إمم.
إمم. بالضبط، وب وكمان لإنّي اتقرصت منّه كذا مرّة، يعني أسلِّف حد وبعد كده بعدها بمدة لمّا ييجي وقت السداد الشخصية بتختلف، الشخصية يا عيني بقى الدنيا جاية عليَا، عارفة أنتِ فيلم اللمبي الدنيا جاية عليَا و يا عم هي جات عليك وقت ما ترُد <laughs> فاهم؟ فخلاص اتلسعْت من الموضوع ده جدًا. فخلاص حتّى لو بابايا بيطلُب منّي هاقول له ما معييش، آآ خلاص يعني. لأ ما أنا بابال بابالغ في حكاية لو بابايا طَلَب منّي، بس اللي هو إيه، بابيّن لِك قد إيه الموضوع ده مش كويس خالص، موضوع السَلَف ده. فمثلًا إيه، آآ لأ سَلف فلوس وبتاع لأ، آآ الأخ التالت برضه سَلَف لأ، آآ لأ، ف <tsk> آآ ما آه.
أوكي. أكيد. أيوه، الصعبانيّات دي، أيوه. <giggles> إمم. إمم. إمم. إمم، إمم. أكيد، أكيد، فاهمة. إمم، إمم. أيوه فاهماك، إمم. إمم. حسّيت منهم باستحقاقية شوية يعني إن هو شايفين ده حقهم عادي وإحنا معتبرينك حد بقى من العيلة وأنت إزاي بتعاملنا كده يعني.